Um, äh, direkt noch mal über Elon Musk herzufahren herzuziehen, nicht herzufahren. Ähm <laughs>
Ja. Gut
äh, ihm wurden ja vor ein paar Jahren hat er damit geprahlt, wenn die äh, wenn Unicef oder irgendjemand ihm einen realistischen Plan geben könnte, für so und so viele Milliarden Welthunger zu beenden, dann würde er das machen.
Aha. Ja.
Also, hat Unicef ihm einen Plan gegeben, für so und so viele Milliarden Welthunger zu beenden. Es waren nicht mal weniger als 10.000.000.000, also ein Bruchteil des Geldes, das der Kerl hat.
Ah. Das wa hat, ja. Mhm.
Ähm, er hat's nicht gemacht. Er ha ist einfach nicht mehr darauf eingegangen.
Warum? Hat er das hat er sich dazu geäußert oder gar nicht?
Ne, ich glaube nicht. Er hat das einfach ignoriert. Und
W das ich glaube weißt du, und hier ist natürlich wieder 'n 'n Riesenproblem, weil, ähm wie wie also, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich hätte jetzt irgendwie 10.000.000.000 ne? Ich kann das ja nicht alleine schaffen, ne?
Mhm. Ja. Ja, ja.
Also, ich ich die Aufteilung meine ich jetzt, ne? Also, ich ich müsste es ja dann an große Organisationen geben.
Ja, du du gibst deine zehn Milliarden dann an andere Leute, die das tun.
Ja, ja, aber das Problem ist, dass dann viele dieser großen Organisat Organisationen da ist ja auch viele Korruption wieder drin, ne? Selbst im Roten Kreuz ist Korruption, ne? Und und dann ist wieder die Frage, wo geht dann das Geld hin, ne? Ich meine, ähm, man ist ist leider 'ne Tatsache und ich finde deswegen finde ich halt Leute, die in ihrem Umkreis, ne, oder, ähm, die direkt Sachen machen, ne, also, das sind für mich eigentlich die Menschen, die einen Wahnsinns, ähm, ja, äh, Impact da irgendwo auch haben, weil die
Das stimmt, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Gut, du könntest mit deinen zehn Milliarden natürlich auch ein ein Bürogebäude kaufen, da irgendwie 20, 30 Apartments reinsetzen
Ja. Richtig, das stimmt. Mhm. Ja, das ist richtig.
und dann, äh, einen Haufen Obdachloser unterbringen.
Mhm, das stimmt, das ist richtig, ja, das kannst du machen, ne? Also
Aber das tut ein Musk ja auch nicht. W E Es tut niemand, der 10.000.000.000 hat, weil Leute mit 10.000.000.000 keine guten Menschen sind.
Ja, ja. Ne. Ja, schau do doch mal den wie heißt der Andere, nicht n der, ähm, ne, von von Microsoft, ähm, Gates. Weißt du, ich mein, da ist ja auch wieder ne, man sagt, er gibt so viel und er macht so viel, aber man sieht irgendwo doch keine Änderungen, ne? Also, jetzt mal krasse Änderungen, ne? Und das ist eben das, es ist Ja.
Bezos? Ah, äh, Bill Gates, ja. Ja, ja. Ja. Er hat zumindest, äh, jetzt gesagt, dass er, ich glaube, so ziemlich alles seines Vermögens bis zu seinem Tod, äh, spenden möchte.
Mhm.
Äh, das ist ja schon mal was.
Ja, ja, aber wo geht's hin? Ich will weißt du, ich find es toll, ne? Aber ich will auch mal ganz gerne hören, so
Das stimmt, ja. Ich meine, es soll zur Malariabekämpfung gehen oder ir Bekämpfung irgendeiner solchen Krankheit. Und wenn wir wirklich sie ausradieren können, das wäre ja schon mal 'n Anfang.
Okay. Ja, natürlich, klar, ne? Also, ich möchte nur einfach mal sehen, dass einer wirklich was bewegt hat, ne? Und volle Kanne da durchgezogen hat. Das da wär ich schon happy, ne? Also, so, echt.
Ja. <chuckles> Ja, das wäre schön. Ja, aber ich fürchte, wir müssen uns wieder trennen.
Ja. Danke dir. Schönen Tag noch.
Dir auch. Tschau, tschau.